Eee, şöyle, eee, hamileyken, eee, nefes al ver teknikleri aslında orada başladı yani, hani, bir doğuma hazırlık süreci var ya bizim, o da çok büyük bir konu. Yani o doğuma hazırlık sürecinde, hani, böyle yoga yoga yapıyorsun, yavaş yavaş böyle nefes egzersizleri yapıyorsun. Eee, işte, doğuma hazırlık sürecinde nelere dikkat etmen lazım? Hani, doğum anına nasıl, eee, nefesini tutman, nasıl nefesini vermen gerekiyor, eee, gibi birçok, eee a bunun tekniği var. Eee, onu öğretiyorlar sana. Eee, burada, eee, o teknikleri öğrenirken, eee, i a aslında o, eee, meditasyon yaparken bu nefesler zihninin boşalttığını yani zihninin, eee, berraklaştığını görüyorsun. Neden olmasın? Rahatlattığını Evet, neden olmasın yani, hani, uyumadan önce de, eee, bu, eee, meditasyon teknikleri ki zaten internette araştırdığında da, eee, karşına çıkacaktır, vardır bunlar. Eee, bu şekilde araştırdım ve, eee, eee, kendime doğru olanın bu olduğunu gördüm Evet, o eğitim sırasında, eee Evet, evet.
Ha. Çok iyi. Evet, evet biliyorum. <chuckles> He he, he he. Evet, evet, evet. Hı hı. Rahatlattığını, hımm. Hı hı, hı hı. Hı hı. O eğitim sırasında. Eğitim sırasında öğrenmiş olduğumun, anladım. Ve başka yerde de kullanmayı öğrendin. Sadece doğum için değil, uykuya dalmak için de. Çok güzel, harika.
Evet. Evet, çok da güzel getirisi oldu benim için.
Harika, çok sevindim senin için. <chuckles> Peki, çok güzel bir sohbet oldu, çok teşekkürler, görüşürüz.
<chuckles> Çok teşekkürler. <chuckles> Benim için de çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Hoşça kal.